Tennis che poi l'ho ripreso 2 anni fa tra l'altro con maestro, insomma una roba seria. E poi mi sono fatta male, ecco appunto, pericolosissimo, hai detto giusto. <chuckles> No, non mi son rotta niente, no, ma ho un problema a un piede, no, un problema a un piede che devo operare, ma ma non c'entra niente il tennis poverino. E poi vabbè tra una cosa e l'altra il nuoto, un po' di nuoto c'è sempre stato, quindi quello ci sta sempre, va bene con tutto somma.
Okay. Pericolosissima. Eh, sì. Rottura del crociato, sì, eh, eh, immagino. Ah no? Okay, okay. Oka Okay. Okay. Giusto, gius
Nei momenti di pausa d'arresto secondo me, insomma, ti rimette un attimino in forma.
Sì, io insomma, a parte il basket poi in realtà, ecco, il periodo mhmm, mhmm, delle scuole superiori chiaramente vabbè, eh, mi dedicavo a qualsiasi sport, ma anche alle scuole medie, vabbè ma era un modo principalmente per saltare i giorni di scuola, quindi ero ero in tutte le squadre dalla dalla pallavolo a qualsiasi altro sport.
Ma ovvio. Anch'io. Pallamano, qualsiasi cosa, lancio <chuckles> del frisbee.
Eh, ma era era semplicemente l'occa l'occasione per saltare poi alla fine ecco avevo un'ottima presa, quindi ad esempio a pallavolo divenni alzatore, così, stranamente, quindi insomma
Ah bravo, io no, io ero laterale, ehm, perché
No no, io ero un grande alzatore in realtà, ma anche u anche un bravo libero, ma perché comunque ecco quel basket, insomma, a un livello proprio di ehm controllo della palla è uno de degli sport diciamo che più ti aiuta ecco.
Bravo. Mh.

Perché così, da un giorno all'altro, ho detto: “No, io questa vita non la non la voglio fare.”
Eh no vabbè, le fare l'atletica in maniera seria è insomm un mo eh sì, è uno degli sport più sacrificanti.
Eh. Eh, grandi sacrifici, sì. E però, capito; lui aveva proprio il fisico, i piedi anzi, più che <chuckles> i piedi giusti per questa cosa, e quindi mi dispiace.
Okay. No, io assolutamente, cioè solo per i 100 metri. Ehm, però solo per i 100 me 100 metri negli anni 2000; ecco poi, ehm, sono cominciati a uscire questi atleti di 1 m 1 metro e 90, cioè, dotati di queste cioè, dota cioè con queste leve spaventose, quindi, io sono diciamo un centometrista di vecchia di vecchio stam Però in realtà ero bravo, ecco; però, cioè ricordo ancora che a 18 anni, durante la preparazione atletica della di questo campionato di basket, ehm, c'era questo preparatore atletico e mi disse facevamo questi test di corsa, io vabbè arrivavo sempre prima come al so
Uhm, okay. Okay. Eh, ciao. Hai voglia. Sì. Okay. Uhm. Eh beh, direi.
e mi dice: “Ma lei, scusi, cioè, 18 anni ancora non ha imparato a correre?” Io dicevo: “Ma come? Ho partecipato a gare, ho partecipato” “Ma lei corre solo con solo con i piedi, con le gambe, non tiene le braccia dritte.”
<exhales> <chuckles> Anche se. <chuckles> Ah. No non muovevi le braccia.
Eh, cioè nessuno mi aveva s mi aveva detto questa cosa.
Ma non ci posso credere.
Ti giuro, eh, eh-eh.
Pensa quanti secondi guadagnavi. E no, le m le braccia son fondamentali, eh.
Ma infatti questa cosa cioè io so' rim so' rimasto sì infatti. Io so
Ma tu non avevi l'allenatore? Di corsa?
Sì sì, però vabbè ma insomma era un insomma uno uno prestato in qualche modo, vabbè che preferiva ecco allenare le ragazze in generale vabbè, insom Eh sì, eh, eh, eh.
Un incapace. Ecco. Ma che strano. <chuckles>
No, quindi ecco sono rimasto sempre col dubbio: eh, se avessi avuto magari un istruttore bravo, magari ecco, non lo so, dico sicuramente non avrei fatto niente di che.
No. Ave le braccia. Ma, sai che guarda, secondo me anche mio figlio se n'è andato via per l'istruttore, che invece è uno cioè uno dei dei più grandi. E n se n'è andato via, secondo me, perché lo lo pressava troppo nel psicologicamente, non neanche fisicamente, proprio nella testa, no. Tra l'altro questo qui allena anche le sue figlie gemelle, ehm, che gli han detto a mio figlio: “Ah, ma te sei fortunato che non è tuo padre”. <chuckles>
Eh. Okay. Cert Certo, certo. Okay. Okay. <chuckles> Eh ma ma sai, io capisco anche in realtà l'atletica l'atletica, così come lo sport ad alti livelli
Noi dobbiamo continuare per forza senno ci ammazza.
<exhales> è è mhmm, è una disciplina, cioè ci vuole tanta disciplina. Io guarda oggi, ehm, sono 4, 5 anni che vado in palestra e ancora tutt'oggi cioè io vado in palestra mhmm, cioè, durante, comunque, mhmm, partecipo ad un corso, vedo che tutti scherzano, ridono. Io sono l'unico che
È sacrificio. Eh, mamma mia. Mh. Okay. Uhm. Serissimo.
con serissimo, concentratissimo sugli esercizi, che non dice una parola, perché comunque io veng provengo
<chuckles> Ma scusa, ma è un un corso' di cosa?

E un corso di che cosa?
Ma funzionale, crossfit, queste queste cose qui che si fanno oggi.
Ah, ah, c ah, crossfit? E quindi sì, sì, so benissimo cos'è il crossfit, uhm, hai voglia, ho sempre pensato che erano degli invasati, ma fa niente. <chuckles>
Sì Ehm <chuckles> Eh, ma perché diventa una sorta di dipendenza, perché comunque queste sai queste nuove tendenze del fitness, ehm, coi con conciliano benissimo, no, la vita frenetica che abbiamo, perché, mhmm, sono allenamenti di mezz'ora, in cui ti spompi, cioè non riesci più a sm non cioè rischi comunque un arresto cardiocircolatorio, e allo stesso tempo, dopo 10 minuti, ti senti la persona più forte del mondo, ma non solo a livello fisico, ma soprattutto a livello a ehm, mentale, di autostima quindi, io capisco come tante persone siano in qualche modo vittima di questo <chuckles> di questa nuova tendenza, ma soprattutto perché comunque, sono allenamenti comunque funzionali, dove alleni tutti i distretti muscolari, quindi comunque capisci bene che, insomma, mhmm, tra l'altro ora in tutti gli sport in tutti gli sport di squadra vengono applicati tanti esercizi, ecco, del crossfit quindi, ehm, diciamo eh, eh
Eh, Sì. Sì, sì. Uh. Mh-mh. Anche secondo me. Eh. Sì, ma scusami un attimo. Ah, ma certo, ma fisi Ma no, è completissimo per carità. Ma, secondo te, appunto, fino a fino a quanti anni si può fare?
Guarda, io i miei istruttori i miei istruttori, uhm, l'uomo ha 58 anni, ehm <smacks lips> la sua compagna ne ha 55 e mi battono mi battono, cioè quindi
Parlando di fascia di età ne Mh. Ah. Ah, caspita, complimenti, no.
Cioè io nel senso, non sono non sono scarso, ma loro mi battono, alla loro età ec
Ma non pensavo fosse uno sport insomma, cioè, penso che sia abbastanza anche traumatico, no. Ti sei mai fatto male? No.
No, no, mhmm, guarda, mhmm Ma, ehm, fatto bene assolutamente mai.
Ah, perfetto.
No, ma infatti è proprio questo il punto, cioè negli sport di squadra, insomma, è previsto il contatto, poi sai, ehm, tu tanti problemi, legati ai legamenti, tendini, ossa, spalla, eccetera, eccetera; quello è uno sport che se fai comunque con molta tecnica e con i dovuti pesi, e quindi con istruttori comunque, mhmm, ehm, adatti
Ah, sì certo. Ma, quindi tu nella tua vita, a calcio non hai mai giocato.
Sì, c'ho giocato.

Ah, porca miseria. No, perché i miei figli sono impallinati col basket, ma hanno iniziato tardi.
Sì. Eh, no, ehm, sono di quegli sport, che vanno iniziati molto presto. A meno che non si è feno cioè è difficile ecco, perché in generale, ecco, mhmm, <smacks lips> la tecnica in generale le le le proprio, mhmm, uhm, la tecnica di base, ecco si impara quando sei piccolo, ecco è proprio la coordinazione, i movimenti, eccetera, eccetera. Io sono un ball sono un ballerino diciamo, da questo punto di vis
Eh, ma sì. Sì. Eh, certo, ma <chuckles> Senti, ma sei anca molto alto?
Assolutamente no. <chuckles> Eh no, infatti questa è st
Ah, okay. È per questo, che la tua carriera è stata stroncata nell'altezza. <chuckles>
Eh sì, purtroppo un metro e settanta, ecco non non mi ha permesso, ecco di di di andare avanti, cioè ho fatto alcuni campionati in C2, però, ecco poi non uhm, più di quello più di quello non ho potuto fare.
Ah, che peccato. C beh, caspita, già qualcosa. Eh, beh, insomma dici po
Sì, poi chiaramente ecco, non cioè nel senso, mhmm, a 18 anni, 19 anni, insomma dovevo scegliere se dedicarmi a uno sport, dove comunque se non arrivi in serie A, insomma non mhmm, fatichi a vivere o <chuckles> pensare alla mia vita a quindi insomma poi giustamente, ecco ho preso altre strade. Però anche perché comunque, insomma poi a 15, 16 anni capisci se puoi far carriera, eh, nel senso non è non è che lo capisci a ven
Mh. Mh. Ah, certo. Bello però. Mh. E a anche secondo me. Anche secondo me lo capisci. Eh, ma sì, si vede, cioè.
Quindi in qualche modo, uhm, ehm Certo, certo, ci sono tanti segnali.
Vabbè, comunque è anche un bello sport da praticare, anche se non non arriva a dei livelli insomma.
No, no, no, no, ma credo sia importante in generale, anche per un per una crescita. Eh, oh, io o se ti posso dire, guarda, mhmm, i miei migliori amici, eh, son persone con cui io giocavo a basket, quindi comunque son persone che io conosco da 15 anni
Mh.